ใช่ค่ะ แล้วทีเนี้ย คือตอนนี้มันยังไม่ได้เกิดอะไรขึ้นหรอกค่ะ แต่ก็อย่างที่บอกแหละมันกำลังเข้าสู่ในช่วงเตรียมตัวแล้วเนาะ แล้วทีเนี้ยค่ะพี่น้องเราเขาก็มาประชุม แล้วเขาอะเหมือนคิดไปเองเนาะมันยังไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเลย แต่เหมือนพี่น้องเราเขาพึ่งพูด แล้วเขาก็คิดไปเอง เขาพูดประมาณค่อนขอดล่ะค่ะว่าเหมือนแบบว่า "อ้าว ก็เธอดูแลพ่อแม่เนาะ เดี๋ยวยังไงเธอก็คงได้มากกว่าคนอื่นแหละ" อะไรแบบเนี้ย เรารู้สึก เรารู้สึกแย่อะ แล้วเราก็รู้สึกว่า "เฮ้ย ทำไมต้อง ต้องพูดอะ ไรแบบนี้ คือเราดูแล เราก็รู้สึกว่า เราเสียสละ เราอุทิศตัวแล้ว แล้วเราไม่ได้รู้สึกอะไร" ใช่ไหมล่ะคะ แล้วถ้าต้อง เราต้องมากังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกอะ บางทีเราหมดพลัง แล้วเราก็ท้อแท้มากเลยว่า "เฮ้ย ทำไมพี่น้องเราเขาคิดกับเราแบบนี้?" แล้ว แล้วเราก็เคยบอกเขาไปอะค่ะ
อืม อ๋อ ครับ ว่า อ๋อ เข้าใจครับ ครับ อะฮะ อ๋อ เข้าใจ ๆ ๆ อืม อือ ๆ ๆ ครับ อืม อืม ครับ
เราบอกพ่อแม่เราว่า แบบว่า อันที่จริงอะเหมือนป๊าม้าไม่ต้องมายกอะไรให้ ให้เขาเลยก็ได้ เอาให้ เอาให้พี่ให้น้องเลย เพราะว่าเรารู้สึกว่า เราอะดูแลตัวเองได้ คือคุณพ่อเราอะ ก็เสียใจมากที่เราพูดแบบเนี้ยค่ะ คือ คือที่เราพูดแบบนั้นไม่ใช่ว่าเราอวดเก่งเราอวดดีนะ แต่คือเราอะไม่อยากมีปัญหากับพี่น้องเลยแบบ เลยจริง ๆ อะค่ะ เพราะว่า ถ้าพี่น้องเราเขาพูดมาแบบเนี้ยแสดงว่า เขาก็ต้องมีหวังใช่ไหมคะ? ใน ในทรัพท์ตรงนี้ แต่เราอะรู้สึกอยากตัดปัญหา คือเราเป็นคนค่อนข้างสมถะ เราก็เลยรู้สึกว่า เราอยู่แบบไหนก็ได้ เราไม่จำเป็นต้องมีเงินมากมายก็ได้ อย่างเงี้ย ณ ณ ณ จริง ๆ จริง ๆ เรา อันนี้เป็นความรู้สึก พูดจริง ๆ แล้วเราก็เลยพูดกับพ่อไปว่าแบบว่า "ไม่ต้องยกอะไรให้ ให้เลยนะ เอาไปให้แบบ แบบ พี่ พี่น้องได้เลย แล้วแบบจะได้ไม่มีปัญหา คือ คือเรารู้สึกว่า เราไม่ได้อยากให้แบบพ่อแม่เรามีห่วง" อะไรอย่างเงี้ย เราก็เลยพูดแบบนั้นไป แต่ แต่ แต่พ่อแม่เราเขากลับแบบตำหนิเราว่าแบบ "ทำไมถึงพูดแบบนี้ คือถ้าเกิดเขาจัดอะไรให้นั่น ก็คือมันเป็นความต้องการของเขาแล้ว อย่าพูดแบบนี้อีก เขารู้สึกไม่ชอบ แล้วเขาก็ไม่ยินดี" อะไรแบบเนี้ย กลายเป็นว่า กลายเป็นว่าแทนที่เราจะอยากได้ ใช่ไหมคะ เลยไม่อยากได้ ป แล้วเลย เพราะว่าเหมือนกับไม่อยากมีปัญหากับพี่น้องแบบเนี้ยค่ะ
อือฮึ ครับ อ๋อ ครับ อือ ๆ ๆ ครับ อืม เข้าใจครับ อา อะ ใช่ ๆ ๆ อืม โอ๊ย เก่งมากเลย โอ้โฮ เก่งมากเลยครับ <chuckles> ครับ อืม อืม อืม อืม อืม เข้าใจเลยครับ เข้าใจความรู้สึกเลย อืม อืม ครับ อืม เข้าใจได้เลยครับ <chuckles> โอ้ โอ้ คุณ คุณกลัวว่า จะเสียความสัมพันธ์กับพี่น้องใช่ไหมครับ? ผมว่านะเขาอาจจะกลัว หรือว่าความไม่มั่นคง เขา เขาคิดว่า ปั๊บปั๊มกับม้าเนี่ยอาจจะยกสมบัติให้กับคุณเกินครึ่ง เพราะว่าคุณน่ะใช้ ใช้เวลาดูแลท่านทั้ง 2 เสียส่วนใหญ่ ใช่ไหมครับ? ก็เป็นไปได้เขาอาจรู้สึกว่ากลัว และไม่มั่นคงก็ได้นะ อืม
ใช่ค่ะ